Ist es dann eher 'ne Reaktion, dass der Gegenüber das Thema aufbringt oder sagst du gleich von Anfang an, ähm: „Übrigens, ich komme aus Deutschland, wie du an meinem Akzent hören kannst?“ Also, wer ist der Initiator dieser dieses Gespräches?
Ähm, da das ist unterschiedlich, ähm, aber wenn ich jetzt zum Beispiel auf der Arbeit bin und dann, ähm, Kunden bediene und dann spreche ich ja sowieso schon und dann ist es meistens von denen ausgehend, weil die hören, ich habe 'n Akzent. Und dann fragen sie halt auch häufiger: „Oh, wo“ also, wenn manche wissen es, wenn sie selber schon mal in Deutschland waren, dann kennen sie halt, äh, den Akzent und dann erzählen sie oft von sich aus auch: „Oh, ich war auch schonmal in Deutschland“, ähm, oder <clears throat> „Ich war da stat stationiert.“ Ist ja oft, halt, Menschen, die in der in dem Militär sind, hier in den USA und die, ähm, sagen dann: „Oh, ich war auch schonmal da. Ich war da stationiert.“ Ähm, ich habe vor allem mehr positive, ähm, Rückmeldungen, äh, darauf also, bekomme mehr positive Rückmeldungen.
Ja. Ja. Also, in 'n USA wirst du darauf angesprochen, dann e erzählst du, woher du kommst. Inwieweit greift dann deine Lebensgeschichte ein, dass du dann noch mehr Informationen preisgibst oder ergibt sich das dann erst später?
Mhm. Ähm, das kommt darauf an. Also, wenn es jetzt, äh, zum Beispiel auch jemand ist, der im Militär war, dann, äh, kommt manchmal schon so, äh, zustande, dass jetzt so: „Ja, mein Vater, der war auch im Militär“, und ähm, so sowas halt, ne dass, ähm: „Der war in Deutschland stationiert.“ Also, weil manchmal fragen sie dann auch: „Wie, hä, wo was machst du denn jetzt hier, ne? Wie bist du denn hier hier gelandet, ne?“ Das, äh, fragen auch manche und dann, äh, gebe ich so 'n bisschen mehr, ähm, äh, Informationen raus. Ähm.
Ja.

Ja.
Entschuldigung. Dein deine Herku deine Herkunft, ähm, inwieweit spezifizierst du die? Kommt die eher aus der Kultur oder aus der Geografie? Wie weit gehst du dann?
Ja, tatsächlich. Äh, mit mei ja, ähm, Kultur also, ich würde schon sagen, ich bin in manchen Punkten sehr, äh, deutsch. <giggles> Also, äh, ich glaube ich weiß nicht, ob das deutsch ist, aber ich bin, äh, oft sehr regelkonform. Ähm, das ist auch was, was Leute dann über mich sagen: „Oh, die, äh, fo folgt immer den Regeln“, so ungefähr, ne? Sage ich: „Naja.“
Okay. <giggles> Okay. Bleibt bei jedem Rot an der Ampel stehen.